Tại vì, trời, cái thời đó, kiểu giống như, đi lại còn hơi khó khăn mà, cho nên là làm gì mà ờ.
À, thế thì thế cũng đúng thôi, thì đấy cũng đúng. Mình mới học năm nay thôi, trong năm hai không hai tư, thì là cũng rất là dễ dàng.
Ừm. Thì bây giờ nó đi lại nó dễ dàng rồi thì đương nhiên là nó sẽ cho thôi, chứ hồi xưa là mình đăng ký, mình có đam mê về cái đó, mình cũng đăng ký cũng lâu rồi mà, kiểu giống như, rốt cuộc là cũng không có cơ hội đi được. Cho nên là mình chuyển sang ừm.
Đúng rồi. Ừm. À. Thì theo trải nghiệm của mình ấy, thì bạn mình nghĩ là bạn nên nên quay lại, nên quay lại, <laughs> theo trải nghiệm của người nghiện ấy.
Ừ. Quay lại khỉ được. Xong á thay vì đi, a, đi nhảy cái đó, tui đi đăng ký đi học, ờ, lặn, thì OK, cũng được. <laughs> Ừ, rồi. Ờ.
<chuckles> À, học lặn à? <laughs> Cũng như nhau, đúng không? M mà mà cả hai cái đều là có những lỗi sợ riêng, đúng không? Như kiểu bạn sợ lặn xuống, bạn sợ có vấn đề gì, bạn không ngoi lên được chẳng hạn. Chứ bây giờ mình bay, mình sợ có vấn đề gì mình không tiếp đất được. <chuckles>
Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi, rõ ràng luôn. Nhưng mà, sao ta, à, khi khi mà lặn á, là s ờ, kiểu giống như cũng hoang mang á, kiểu, giống như là, sao ta, khi mà xuống dưới á, tại vì lúc mà tôi lặn là sâu nhất là 15 mét so với mực nước biển, thì, ờm ừm, thì ít thôi, kiểu giống như, newbie mà làm gì mà mà mười lăm mét là nhiều rồi nha, bình thường là chỉ có 7 mét thôi. Đó, là
Đấy. Ừm. À, thế nào nhỉ? 15 mét thôi á? Nghe có vẻ ít ít nhỉ? <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, thế á? À, tại tại vì mình, kiểu, không đi bơi, m như mà tại mình không phải dân lặn, nhưng mà nghe kiểu 15 mét nghe nó hơi nhỏ. <laughs>
Ừm. Ừm. À, thật ra là sâu rồi đó, mà để xuống tới cái độ sâu đó là bạn phải học từng ngày chứ hổng phải là ngày nào mà cũng được xuống mười lăm.
Đúng rồi. Bởi vì bạn phải tập bạn phải học cách thở, đúng không? Vì nếu mà thở không chuẩn nó sẽ, kiểu là, rất là nhiều áp lực lên phổi.
Đúng rồi. Ờ, đâu có, thở bằng bình oxy á. Phải mang mang bình oxy mà, 15 mét mà đâu có ấy đâu. Nhưng mà, kiểu, giống như là, ờ, kiểu, giống như là, khi mà ở ở lưng chừng á là không được nổi lên liền hay là lặn xuống liền, phải ở một cái ờ, từ từ để cho cái áp lực nó nó nó nó ấy. Nếu mà xuống sâu quá hoặc là lên ngay quá là nó áp lực phổi chịu không nổi là, sao ta, ngủm luôn. Ừm.
À. Đúng. Thế cũng không nhiều áp lực lắm đâu, đúng không? Ừm. Đấy, cứ từ từ, từ từ. À, rất là hay. Ôi, thì mình mình có nghe là một trong những luật của lặn ấy là không được nín thở, đúng không?
Ừm. Nín thở hả?
Ừ, bởi vì là lúc bạn nín thở mà bạn cứ lặn x người ta sẽ cố gắng là lúc nào cũng thở, hít xong thở, hít xong thở qua cái ấy mà người ta không nín thở ấy. Ừm, b bởi vì là họ
Ừm. À, mình đâu có nín thở để làm cái gì đâu ta, tại vì có bình oxi mà nín thở làm gì? À.
Đấy, mà nhiều người họ sợ ấy, lúc họ sợ họ sẽ nín thở. <chuckles> Kiểu, kiểu, kiểu như họ sợ họ gồng mình, họ nín thở, đúng không? Đấy.
À. À, đúng, đúng. Nhưng mà cũng, ơ, cũng không có nhiều đâu, cho nên là, kiểu, giống như là, kh ừm, nó nó là, kiểu, một cái cảm giác chút xíu, và khi mà cái cảm giác đó thường thường là nó nằm ở khi mà bạn mới vừa lặn á, thì cái nhưng mà cái lúc đó, cái khoảng thời gian đó thì nó mới, gọi là, sao ta, trên cái bề mặt chút xíu thôi trên bề mặt nước chút xíu thôi. Cho nên
Đấy. À. À. Kiểu lúc lúc đầu mình mới bắt đầu, đúng không? Nó hơi sợ tí.
Ừm, à, hông, nhưng mà lúc mà bạn xuống nước cũng vậy á, nếu mà có cái cảm giác mới sợ á là nó cũng, sao ta, nó cũng sợ trong cái lúc mà bạn là là trên mặt nước thôi.
À, lúc xuống nước cũng vậy à? Thế nào nhỉ?